Yani, işte artmaması, artanları i insanlarla paylaşmak, hayvanlarla paylaşmak çünkü, yani, tekrar kullanım şöyle, gıda güvenliği söz konusu olduğu için dönüştürme biraz riskli bir durum. Şimdi benim yani geldiğim kültürde dediğim gibi t çöpe yemek atmak da böyle bir şey olduğu için, hani, hoş karşılanmayan bir davranış olduğu için... Mesela ben şeyi de hatırlıyorum. Annem pilav yapardı. Ertesi gün p pilav kalırsa mutlaka bir sütlaç yapılırdı o pirinçler yıkanıp. Şimdi ama, eee, bizdeki, yani, gıda güvenliği farkındalığı artık arttı. Şimdi biliyorum ki, yani pirinçteki arsenikten dolayı, eee, doğru saklanmadığında pirinç sıkıntı oluşturabilir uzun vadede. Ya, bunun gibi artık belli farkındalıklar olduğu için burda da tedbirli davranmak lazım ama mümkünse bu da yapılabilir bence.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Doğru, doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.